Mhm.
Pisangnya di dalamnya hijau gitu, nah ternyata pas aku nanya sama orangnya, "Iya Mas, ini pakainya pisang hijau, 'mana hijaunya?' Lah itu hijau, 'lah itu mah hijaunya bukan pisang, pisangnya di dalam ya kan tetap kuning kan,' iya Mas, cuman kan sebelum dikupas memang pisangnya warnanya hijau" gitu ya, lah terus, <laughs> terus, heeh.
Mmm, oh iya iya iya. <laughs> Iya. <laughs> Mhm. Itu kayak penjualnya ngeles aja ya Bang, ya, <laughs> aduh.
Iya gitu terus aku nanya, "Lah itu terus di kenapa dibungkus hijau-hijau kayak gitu, 'iya soalnya kalau misalkan hijaunya pakai kulitnya, nanti sepet Mas, jadi pakainya, dibalut tepung warna hijau kayak gitu biar tetap warna hijau'" <laughs> iya apaan sih aduh aku, <laughs> heeh, iya, dia ditambah itu apa apanya kan, eee, ditanya kocak gitu <laughs> jadi terus ya karena dia jawabin terus ya gitu ya, jadi aku terus nanya dong <laughs> gitu jadi kayak, heeh, ini orang <chuckles> coba, "Terus kalau misalkan ini es pisang hijau, diapain?" "Oh ini dipotong-potong terus nanti ditaruh di, mangkuk kecil atau gelas kalau misalkan mau cup gitu ya nanti, dikucurin pakai ini Mas, pakai es batu terus, eee, gula tetes atau gula cair, terus ditambah sama santan." Nah aku nanya lagi, "Ya jadi bukan hijau lagi dong Bang? Itu jadi warna putih, putih kecoklatan gitu ya? 'iya tapi kan kalau misalkan pisangnya di, di sendok itu kan nanti keluar warna hijau gitu ya,' ya tetap aja kelihatannya putih bukan hijau." <laughs>
Mmm, mhm. Iya iya. <laughs> Iya, <laughs> iya iya kan aneh aneh aja ya, eh, mentak makanan itu iya iya iya betul. <laughs> Iya iya iya. <laughs> Mhm. Betul betul betul. <chuckles> Mmm. Mhm. Betul betul iya. Mhm. Iya iya iya iya betul. Mhm. <laughs> Iya. <laughs> Betul apalagi kadang sirupnya warna merah gitu, <laughs> aduh kacau kacau kacau <chuckles> aduh tapi Bang, aku pengen nanya deh Bang, makanan yang Abang, coba itu yang tadi yang Abang, coba di Manado, atau mungkin yang Abang, lihat gitu ya itu bikin Abang, kapok atau gak sih atau ab ab Abang, malah malah jadi malah jadi suka gitu?
Iya gitu kan. <laughs> Aduh. Gimana? Mhm. Mhm. Iya. <chuckles>

Apa ya, yang pas dimakan itu kayak langsung mau hancur, gitu. Nah, rasanya itu kayak aku makan, eee, pasir, tapi bukan berasa pasir, gitu.
Mhm. Oh.
Jadi, eee, enggak ada nggak ada enak-enaknya, gitu, pokoknya. <chuckles> Cuman cuma kering, terus ada agak amis-amis, terus sama rasa laut lah, gitu, ya, cuman
Oh, iya iya iya. Mhm. Oh, iya iya iya. <laughs> Iya iya e Mhm. Betul, betul, betul.
Buat ditelen, itu kayak nggak mau masuk gitu, kayak, eee, apa ya, mulut aku itu nggak mau nerima. <laughs> Jadi
Iya. Iya iya iya. Menolak untuk menerima gitu ya, Bang. <laughs> Iya, ya. Mhm
Heeh, iya. Jadi dari situ aku langsung, ah, enggak ah ini, aneh-aneh, pokoknya kalau mau mau makan yang aneh-aneh nggak mau lah, yang pikir aja belum pernah lihat, gitu. <laughs>
<laughs> Betul betul betul. Mmm. Mhm mhm mhm. Iya, betul betul betul. <laughs> Iya tapi iya ya. Hampir sama lah kayak aku, gitu. Jadi aku kan coba mie titi itu kan, sebetulnya dia itu mie yang seafood gitu loh, Bang. Jadi, ada udangnya atau mungkin aku nggak tahu di dalam kuahnya itu ada campuran apa, gitu. Pokoknya dia seafood. Sehingga, yang salahnya itu aku tuh nggak nggak suka udang dan alergi, Bang. Aku tuh nggak tahu kalau ada udangnya, karena kan ketutupan sama kuah, ya. Jadi setelah aku makan makan rupanya terakhir tuh memang, eee, kayak muncul alerginya gitu Bang. Dari mulai gatal-gatal gitu ya, terus juga kayak udah, apa, napas juga kayak udah nggak enak gitu kayak, eee, sempit, gitu, ya. "Wah, ini gawat, nih", kata aku tuh. Jadi, akhirnya aku cari, eee, toko obat, untuk beli obat alergi kan. Rupanya memang betul setelah minum obat itu, eee, memang berhentilah gatal-gatalnya. Terus aku tanya lah.
Orang heeh, gimana? Mhm. Ya. Ya. Mhm, ya. Oh. Iya. Iya. Mhm. Oh. Iya, heeh. Mhm, ya. <clears throat>

Enak sih. Tapi, enaknya gimana ya, orang, aku lihat, maksudnya mungkin kalau aku makan sate keong itu tanpa lihat yang lain, mungkin, kerasa enak banget. Cuman, karena aku makannya itu sambil ngelihatin yang lain, itu kayak gimana gitu, rasa enaknya atau nikmatnya itu kayak terganggu gitu. <laughs> Aduh.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
Oh, betul. Mhm mhm. <chuckles> Iya iya iya. <chuckles> Iya iya. Ya sama sama kayak aku pernah ke Makassar dulu Bang. Jadi, <sucks teeth> waktu aku ke Makassar tuh kan, eee, aku tuh tetep eee, ditunjukinlah makanan-makanan, dikit banyak makanan-makanan, apa ya, tradisional mereka lah gitu, atau mungkin, makanan khas mereka iya. Terus
Gimana tuh? Heeh. Mhm. Gimana itu? Mhm. Makanan tradisional, iya. Terus, gimana gimana?
kayak aku tuh lihat ada, eee, apa ya, pisang
Heeh, pisang apa itu?
pisang ijo Bang. Jadi kayak dia tuh mungkin di tempat ya mungkin di tempat lain mudah ya ditemukannya. Cuman aku termasuk orang yang, eee, e be enggak enggak hobi kuliner gitu ya di di bahkan di kota sendiri gitu ya. Jadi, ketika aku ditunjukkan ke sana tuh kayaknya aneh aja gitu, ada pisang di, ada selimutnya gitu ya warna hijau gitu ya. Terus, eee iya.
Iya. Mhm. Pisang itu. Iya, heeh. <chuckles> Pisang. Pisang pisang diselimuti maksudnya, es pisang atau?
E iya, ada apa iya, dia di pokoknya dia bentuk itu pisang, ditutupin sama kayak lapisan hijau gitu.
Heeh, bentuknya pisang. Oh, iya.
Terus, eee, disajiinnya tuh ya itu tadi bentuknya dalam bentuk minuman. Jadi kayak ada esnya, ada sirupnya, ada, mungkin kacang-kacangannya aku juga udah agak lupa gitu ya. Dan menurutku itu a kayak, a a aneh sih rasanya gitu. Karena kan dari pisangnya sendiri sebenarnya udah ada rasa manisnya gitu ya. Ditambah, eee, mungkin sirupnya juga aku enggak terlalu suka gitu. Jadi, eee, aku rasa aneh lah ketika aku makan. Terus juga ada mhm. Aku lupa Bang, pokoknya rasanya tuh aku udah di dalam bentuk disajikan gitu loh. Jadi ka kayak enggak tahu gitu proses, e pembuatannya atau mungkin aku enggak nanya-nanya juga gitu. Terus
Oh. Mhm, iya. Oh. Iya, heeh. Oh gitu. Pakai santen nggak itu? Oh. Mhm mhm. Iya. <laughs>
ada juga makanan, namanya mi titi kalau enggak salah. Jadi
Apa itu? Hah, mi titi? Mi?

Ini kemarin, aku ada pengalaman, kan traveling tuh, ya. Nah, di sana aku kan tipikal orang yang suka makan, gitu ya. Jadi, eee, kayak pengen nyobain makanan-makanan yang di situ, gitu. Kebetulan kemarin kan ke Manado tuh. Nah, ke Manado, eee, tanya sama orang sekitar situ, "Ini kalau misalkan kita mau makan makanan tradisional atau makanan yang khasnya cuma ada di sini gimana ya?", gitu ya, terus langsung di ini, di, eee, tunjukin, "Oh, ke sana, ke pasar ini", kayak gitu. Nah, pas sampai sana, wah, <laughs> aku melongo. <laughs> Iya. Eee, gimana ya, di sini kan ada kelabang, kalajengking, terus, eee, sampai anjing utuh. <chuckles>
Ya. Mhm. Oh, gitu, iya. Mhm mmm. Oh, iya. Mhm. Ya. Mhm. Iya iya iya. Oh, iya. Mhm. <laughs> Kenapa itu, Bang? Oh, iya iya iya iya. Hmm, oalah, a ini ya maka makanan makanan ekstrem, gitu, ya? <laughs>
Heeh. Iya, jadi aku lihatnya, ih, ini, apa, kok kok gini aku biasa lihat, eee, kalajengking sama itu, sama, apa, eee, <chuckles> kelabang ya, itu kalau pas lagi hidup aja itu aku takut gitu, apalagi pas posisi itu suka ya, sate tuh. Aduh.
<laughs> Iya iya iya. Iya iya iya betul. Betul betul. Oke. Mhm mhm. Iya iya, kelabang sama apa tadi, ya, itu kalau kita lihat kan, mhm, itu kan kita ngelihatnya aja s kadang geli ya, Bang, ya, kayak jijik juga gitu, iya, takut, jijik, gitu, ya. Oalah. Tapi Abang p d eee makan makanannya atau cuman lihat-lihat aja?
Kalajengking itu. Mhm. Iya, takut gitu, aku. Heeh. Hmm. Enggak. <chuckles> Lihat-lihat, aku cuma cari yang, ya mungkin yang masih agak masuk di, eee, lidahku, gitu.
<laughs> Oh, gitu. Ya. Oh, iya, betul betul.
Jadi heeh, kayak yang ada tuh. Ini gumpalan-gumpalan, apa, kayak gitu, ternyata pas aku nanya, "Oh, ini sate keong", gitu, sate keong tapi gede-gede banget. Ada itu. Haduh. Terus ada lagi tuh yang di bagian seafood-seafood. Nah, itu pindang laut.
Oh, ada 1 video. <laughs> Iya iya iya iya iya. Yaudah, tap mhm. Oh, iya.